Ah, tá, você nunca foi.
Eu nunca fui uma pessoa de, hã, você sabe eu não tenho eu não tenho tendências, por exemplo, não tenho, ah, eh, que às vezes a gente tem isso, isso não é um um demérito, sabe, não é: "Ai, eu tenho" humana cada um tem suas características mas eu nunca fui uma pessoa de eu não me vicio, por exemplo, eu fumei.
Sim. Uhum. Tá, ok.
E aí, eu fumava 2 maços de cigarro por dia.
Uhum.
Eu parei de fumar 1 semana. Nunca mais eu pus um cigarro na boca. Eu fazia comigo mesma quase uma terapia dizendo: "Olha, tô pondo uma coisa seca na boca, hã, tô pondo fogo numa palha, tô chupando brasa, soltando fumaça, virei um dragão."
Você decidiu e parou? Uhum. Ai, olha, que interessante!
Cada vez que eu colocava um cigarro na boca, falava: "Nossa, meu, tô soltando fumaça. Puta, sou um dragão."
Ah, olha, que legal que você usar essa analogia.
Olha que nunca mais fumei, nunca mais gosto de cigarro então eu não tenho uma tendência para o vício.
Tá. Uhum. Hum, tá, legal, então, por exemplo
Eu não vejo a sensação não me toma sabe. Tem gente que se as sensações arrebatam as pessoas. Eu não sou e a emoção não me arrebata, não a sensação.
Aham. Uhum. Certo, aham. Então você não se deixa afetar, ali, você, por exemplo, você usa as redes sociais se alguém chegar pra você e falar pra você assim: "Olha, você viu o que aconteceu com fulano de tal?" Você vai lá correr pra ver ou você, tipo, ignora, não te afeta?
É diferente, é. Não. Não.

Eu acho d de verdade Eu acho que essa história de fama digital é uma coisa é quase uma um hospício. Basicamente, eu acho que é um hospício, porque ah, então eu eu tem essa tal de Virginia, que essa pessoa está na minha conversa, na minha cabeça nos últimos tempos, que é um é uma criatura que não faz nada. Ela não canta, ela não dança, ela não é atriz, ela não é nada.
Hum. Você acha? Por que você acha isso? É mesmo? <laughs> Mas tem a fama.
A pessoa não faz absolu mas eu não sei nem ah, alguém me falou que essa moça começou fazendo dancinha do TikTok. Meu Deus do céu! E aí essa criatura, ah, eu eu me lembro das pessoas falando da pipoca das filhas da Virginia. Então a filha da Virgi porque ah, então, na internet foi assim, eu adoro cozinhar e aí eu go olho na internet, no Instagram, as coisas de comida, né, porque tem umas receitas que vêm da Turquia, receita que vêm de não sei aonde, adoro essas coisas estranhas, né, para tentar fazer, tal. É, e aí começou a história, ah, há um tempo atrás da pipoca das filhas da Virginia, e eu pensava: "Mas quem são as filhas da Virginia? Quem é a Virginia? Para as filhas terem uma pipoca que" enfim, sabe que eh, sabe aquela pipoca vovozinha lá, que é aquela de milho meio gordinhas? Então, as filhas dessas essas essa Virginia tem filhas, não é isso? Segundo compreendo eu, e elas gostam dessa e sabe o que que é isso? É aquela pipoca passada no chocolate. Então falavam: "Olha, essa lata custa R$70, R$80. Vamos fazer em casa a pipoca das filhas da Virginia".
Olha. Por quê? Tá. Sim. Ai, que legal. Reproduzir, tá. Famosa, uma pipoca famosa. Sim. Sim. Ok.
E eu falava: "Mas que que" então e aí foi uma loucura. Foi uma loucura, todo mundo ensinando a fazer a pipoca das filhas da Virginia. E quem era a Virginia? E a Virginia não é nada, não é ninguém, ela não traz nada para humanidade. Ela não nada! Ela não é uma pessoa que escreve, que canta, que dança, então ela não tem arte, ela não tem ela não traz cultura. E eu não entendo as pessoas endeusando o nada.
Tá Ela não agrega, ela não nada. Uhum. Tá.

Ok.
Mas você não tem vínculo emocional, afetivo comigo. Ah, mas olha eu vou contar pra você, teve aquele moço, ah, americano que foi assassinado, o Charlie Kirk, eu não sei falar o nome dele direito. Aquele moço, eu fiquei com mui eu fiquei muito mal, eu fiquei com dó. Eu eu fiquei triste, porque foi um assassinato a sangue frio, uma coisa desnecessária, totalmente desn porque foi uma violência, então isso me abalou. Agora
Uhum. Uhum. Tá. Uhum. Tá. E você e você fica vendo as redes sociais re a respeito desse, tipo, de notícia? Você quando v isso te abala, por exemplo, você vai você co você costuma ver redes sociais sobre aquele p sobre alguma coisa que te abala? Não.
Mais ou menos. Não fico cutucando. Não fico nã eu não fico enfiando o dedo na ferida, assim. Eu vi, aconteceu, eu falei: "Nossa, que porcaria, ah, f quem foi, quem fo" acabou, chega, não, eh eh, e aí, eu paro, eu tento no dia seguinte eu tento desconectar porque f eu eu fiquei triste mesmo com a história do do rapaz por 2 dias, não gostei dessa sensação em mim, parei de olhar.
Tá, entendi. Uhum. Ah, então você consegue trabalhar em você essas emoções, sejam, eh, sejam quais forem elas.
Ai Eh, a gente não pode eh, a gente não pode a gente não pode, eh, fazer transformar o lixo. O teu lixo do outro sobre você.
Às vezes Ser refém, né. Uhum. Está certo.
Não pode. A gente já tem o nosso, a gente já tem as nossas responsa nossas nossas cruzes, a gente não pode carregar a cruz do outro, que nem sabe quem é, né, como é a gente faz? A gente pode ser solidário, mas tem um limite.
É verdade. Uhum. É verdade. É. É, verdade. Olha, eu gostei muito de ouvir como que você consegue fazer essa de d esse detox de você mesmo, gostei muito. Muito obrigada por ter compartilhado comigo essa história, viu.
Aí <laughs>